Ja, das ist also, das ist tatsächlich wahr, dass man da sehr in so Stereotypen denkt und Schwierigkeiten hat, sich von denen zu befreien. Man hat ja auch so 'ne Erwartungshaltung an Musik. Ähm, das ist ja auch immer, wenn 'ne Band mal 'n Bruch hat in ihrer Musik.
Ja. Ja. Ja. Ja, also, wir haben 'n anderes Beispiel, der Sänger von Led Zeppelin
Mhm.
der Robert Plant, der ist, ähm, mit 'ner Countrysängerin, mit der Alison Krauss, ist der zusammen in 'ne Kooperation reingegangen und die hatten dann im Country-Bereich Riesenerfolg. Und die muss okay, hochinteressant.
Nein. Na, das ist mir neu. Also, Led Zeppelin ist natürlich, äh, 'ne Wahnsinnsband mit Wahnsinnsmusik. Äh
Ja, ja. Und der ist mit der Alis also, Alison Krauss hat mir vorher auch nix gesagt, aber die ist in der in der Country-Szene in den USA ist die 'ne ganz große Nummer. Und die haben zusammen Platten gemacht. Und die i weil ich R Robert Plant oder Led Zeppelin gut finde, habe ich da auch mal reingehört und habe gesagt: „Oh, klingt anders, aber nicht schlecht.“ Und dann bin ich da hängen geblieben.
ist ja Wahnsinn. Mhm. Ja, vor allem, das ist ja vor allem, das ist ja jetzt zumindest 'n Genre, was vielleicht nicht ganz so deins sein dürfte, vermute ich.
Ja, genau. Genau. Aber aber trotzdem, es hat funktioniert.
Na, das ist spannend, das ist sehr spannend. Ähm also, das das überrascht mich sehr. Wa was ist das denn für 'ne Musik? Also, auch äh, ist es tatsächlich Country oder oder machen sie da überhaupt was neues dann zusammen?
Es ist was Neues, also, es ist kein Led Zeppelin-Zeug. Es ist auch kein Robert Plant-Zeug. Es ist Country-beeinflusst, aber trotzdem, wenn man sagt, da ähm, Robert Plant macht macht das das so ja, da sind auch Elemente drin. Also, nicht nur die Stimme, sondern auch Elemente, wie er singt, wie er die Melodieführung macht. Es ist es ist bek bekannt, aber dennoch neu, also etwas Neues. Ja
Mhm. Mhm. Das ist ja ja, das ist natürlich aber auch Kunst, ne? Das ist ja genau das, was Kunst ausmacht.
das i das ist Kunst. Ja, ja, genau, genau. Oder oder Crossover, ne, nennt sich das ja heutzutage oftmals. Und dieses Crossover führt aber dazu, dass du niedrigschwellig vielleicht 'ne andere Gattung oder 'ne andere Musikrichtung, ähm, erfährst, die du vorher nicht aufm Schirm hattest, dich durch die bekannten Namen vielleicht daran gewöhnst oder mal reinhörst und dann Interesse entdeckst. Also, das finde ich wunderbar. Klassik und und Popmusik, also diese „Nokia Night of the Proms“. Ich selbst finde es furcht fürchterlich, aber ich kenne Freunde, die da jedes Jahr da sind und sagen: „Ach, die haben so 'n ich habe kann mit Klassik nichts anfangen, aber die spielen so 'n Best of und da ist die Werbu also, die Werbemelodie von Bitburger mit drin und das ist toll. Ich weiß zwar nicht, von wem die ist, aber die Musik ist klasse.“
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, natürlich. Ja. <laughs>